<laughs> Ин мгм. Интересное интересное выражение. Ага. Ну, ц
Ну, то есть такая типа шутка, такой там стишок, это вот стиш стишки коротенькие, да. То есть даже те же смайлики воспринимаются не всеми всегда одинаково.
Мгм. Действительно так. Э, э, вот так такое ещё бытует мнение, что, например, там миллениалы там или поколения, они ставят вот эти вот смайлики, как скобочки просто, да, закрывающие. Но что вот современная молодежь, она даже может и не понять эти вот закрывающие скобочки, а у них сейчас принято ставить такие черепа. Что вот ты ставишь черепа, и вот тебе так сильно смешно, аж вот до смерти смешно, а многие не понимают, зачем вообще эти черепа тут стоят. Ага.
Да, да-да-да да. Ага ага. Вот я как раз про такие штуки. Вот я как раз, вот ты правильно, вот это вот идеальная, м, иллюстрация как раз про такие штуки. Как будто ты постригла ногти и шлешь их мне по одному.
Мгм. <chuckles> Забавно. Ага.
Вот. Ну ещё, допустим, я вот могу привести пример такой, если говорить, да. У меня есть чат, в котором я очень живо общаюсь, и он, ну как бы такой, эм, эмигрантский, и все друг другу помогают. Не, не, эмигрантский. Все друг другу помогают. Там даже немного мультиязычный. И вот есть люди, которые друг друга, ну, как бы сильно недолюбливают в Интернете.
Слушай, ага. Какой-то рабочий чат? А, эмигрантский. Мгм, мгм. Так. Ага. Ага, такое, мгм, на расстоянии у них нелюбовь случилась. Мгм.
То есть даже вот есть, допустим, люди, которые не любят меня. Я знаю, почему им показалось, что моё восприятие мира сильно отличается от их восприятия мира. Но это правда. Оно отличается.
Ага. Ну или может быть, они себе надумали через эти вот символы, то есть н не видя, э, м, ну, там не слыша условно, да, и не видя собеседника, могли же просто и надумать. Или ты думаешь, они вот прям прям есть различия? Ага.
Могли надумать, конечно. Но вообще, там просто мы обсуждали вопросы, которые как раз-таки вот отли там моё мировоззрение отличается. И тут они начинают меня воспринимать как некоего, ну, как вот быка бык на красную тряпку реагирует, да. Как некоего врага, оппонента. А я в данном контексте для них вообще не оппонент. Я для них никто, кого можно просто игнорировать.
Так.

М, ага, то есть тут важно просто понимать, э, есть ли важность в том, чтобы поняли, да, нач н н с этого начать. Ага, так.
Да да да да. Или там, если это, ну, м, опять же, если это коллеги, то можно спросить: "Коллеги, я хотел стать вот это, вот это, вот это, вот это. Всем ли это понятно, или я выразилась немного некорректно в предыдущем как бы сообщении?" Да да да да. Вот, а если это, допустим
Мгм. Мгм. То есть преф перефразировать, да, условно можно. Мгм. Так.
друзья, родственники, то нужно максимально нейтрально воспринимать абсолютно всё, потому что интернет общение сильно искажает.
Ага.
Искажает причём с 2 сторон. Мы не знаем, как нас воспримут, а те люди не знают, как воспринимать, соответственно, да, как их воспримут. То есть вот здесь вот такой полный дисконнект.
Слушай Мгм. Ну да. Слушай, а вот как ты относишься к таким, скажем так, голосовым сообщениям?
А, ты знаешь, они получше в плане выражения эмоций, но они и более интимные, что ли. Я вот не буду от всех подряд слушать голосовые.
Так. Ага, то есть уместность тут тоже, да, важна. Мгм, мгм. Сама часто отправляешь такие голосовые сообщения?
Ушей не хватит. Да, да, важна очень. М, ну, м, родителям, друзьям, да. Там если это какие-то контакты, когда, так скажем, мн м меня что-то спрашивают, и я обладаю этой информацией, ну, какой-либо экспертизой, и мне лень долго писать, то я могу ответить человеку, а там уже слушать, не слушать- его проблемы. Он ко мне там пришел из ниоткуда с каким-то запросом, да. А вот если мне самой нужно что-то у кого-то спросить, знакомого, незнакомого по работе, то я пишу только текстом.
Мгм. Мгм. Мгм. Да-да-да.

Мгм, мгм. Но выяснилось намного иначе, получается.
Выяснилось, что это да, как бы считается даже каким-то невежливым, что ли, что, как будто вот, ну, то есть и щас я, конечно, стала такая, более многословная, но, допустим, маме или сестре я могу, м, на начинать, ну, в зависимости от настроения опять же.
Ах. Мгм.
Они внимания не обращают, они внимания не обращают, но я уже переучилась.
<chuckles> Всё-таки интересно, знаете, культура общения, в зависимости, там, и от страны, и от, э, ну, вообще, вот такие привычки прям, э, есть разница <chuckles> в нашей такой, как ты г заметила, культуры и их культуры. Мгм. Да, слушай, интересно, конечно.
Очень сильно разница, очень сильно разница есть. Да, даже вот с бойфрендом я так общаюсь. Ну, допустим, я ему не говорю каждый раз: "Привет, пока, спасибо, да. Ой, как здорово, что ты это сделал". Плохо он это воспринимает. Ему кажется, что я какая-то Как только я уезжаю, я становлюсь молчаливой, неблагодарной.
Мгм, мгм. Так, а как он это воспринимает? Ага, ага. А. М. Ай, думаю, многим эта ситуация вот прям знакома. Мгм, мгм. И как вы выходите?
Грубиянкой. Потому что надо 100 раз сказать: "Ой, как здорово, что ты это сделал, спасибо тебе большое".
<chuckles>
Ну как, я себя переучаю, я переучилась уже.
Как вы выходите из этой ситуации? М. Мгм. А, а о а он не стал такой менее, э, многословный? Тоже сразу к делу переступает. Только ты, получается, поменялась?
Он, в принципе, немногословный. Он очень немногословный. Я даже такого немногословного человека достала.
Мгм.

Мгм. Ну да, действительно. А, вот что хотела спросить. Ты вот скажи, у тебя, эм, манера общения и вообще, как ты общаешься по работе, с друзьями, с семьёй сильно отличается?
Ну, я стараюсь со всеми общаться максимально нейтрально, максимально нейтрально. А ещё здесь, конечно, у меня наложилось, я давно живу не в родной стране, где скажем так, восточноевропейская, да, культура сильно отличается от западноевропейской. И вот эта вот краткость сес вот Я, например, это замечаю во многих таких вступлениях. Если мне там приятельнице-португалке по первости было нормально написать там, э: "Линда, слушай, а вот это, вот это, вот это как?"
В мессенджерах. Мгм. Так. Ага, ты в чём это замечаешь? Мгм. Так. Ага.
Она мне отвечала: "Ну, во-первых, привет, как дела? Надеюсь, у тебя всё хорошо".
Во-первых, здравствуйте. <laughs> Ага, ага.
Вот. Я просто на примере как раз португальской подруги это заметила, потому что, э, с российскими друзьями мы общаемся вот как раз на уровне: "А ты знаешь про вот это, вот это, вот это?" 2 недели до этого не списывались.
Забавно, конечно. Мгм. Мгм. Ага. Ну есть для тебя это вроде было нелогично, э, всё заново эту соблюдать, э, процедуру. "Здравствуй, как дела?" А вроде как, хм, вы подруги, можно и сразу, да, к делу перейти, казалось бы.
То есть никаких тебе: "Привет, как дела?"

Ну, в каком смысле угрозы приватности? Что кто-то с прочитает мои сообщения или что?
Ну что, куда-то не туда эта информация может попасть. Я вот скорее об этом.
Ну вот я настолько на самом деле мелкий ничтожный человечишко, что никому моя информация неинтересна, что я там обсуждаю с бойфрендом, кто куда поехал, кто на кого как посмотрел и прочие глупые шутки, да, что приготовить на ужин в конце Вот вообще никому не интересно. А если говорить про, допустим, м, какие-то чаты сливаются спецслужбам, то ну, конечно, неприятно.
Мгм. Мгм. Мгм. Так. Ага. Да. Ага, а не было тя ни разу. Ну да, действительно, м, вот, э, разные придумывают системы, там двухфакторные аутентификации и так далее. Не было ли у тебя никогда ситуации, что тебе Ну да, да, это просто другое немного. Никогда не взламывали твой аккаунт там в "Телеграме", в "Ватсапе"? С такими неприятными ситуациями не приходилось сталкиваться?
А как от этого защититься? Ну это же не про прослушивание даже. Вот я об этом как раз и говорила. Я настолько мелкий ничтожный человечишка, что нет, не приходилось. <laughs> У меня всё слишком просто.
М. Знаешь, вот некот Ага, ага. Некоторые мне кажется, также думают, а потом думают, зачем они взломали мой "Телеграм". <chuckles> Ну какой-то человек там думает. Вот зачем?
Вот зачем, что там вообще? Вот что там? Да, да, да. Да. Ну мне пока тьфу-тьфу-тьфу, у меня пока вот как бы всё хорошо.
М. Ага, сигнал в космос послан, что я что моя жизнь глобально никому не должна быть интересна, и пока это и работает, в общем-то.
Ну, я стараюсь никакие сигналы никуда не распространять, в том числе в "Телеграм", поэтому может поэтому никому и неинтересно. <chuckles>
Понятно. Понятно. Слушай, большое спасибо тебе за разговор. Э. Было интересно узнать, как ты вообще общаешься в мессенджерах, э, в частности, что учитываешь, на что обращаешь внимание, как это в твоей жизни происходит. Было очень приятно с тобой побеседовать.